آآ ما باحبّش ألبس الحاجة الضيّقة عمومًا. باحب دايمًا ألبس الحاجة اللي بتبقى مديِّة شكل جسمك مُريح، بحيث حركتك كده، حركتك كده، لكن الحاجة اللي ماسكة عليك أوي، أنا مش باحبها. يعني مثلًا عارف أنت فيه كده آآ تيشيرتات أو يعني ما بيسمّوهاش تيشيرتات بيسمّوها high collar تتلبس تحت ال ال sweatshirt أو بالضبط. دي شايف إن هي هي ضيَّقة شوية، بس شايف إن هي كويسة، لإن التضييقة بتاعتها مش التضييقة ال ال اللي تخلّيك متضايق، هي تضييقتها مديِّة لك الحرية في إن أنت آه. وغير إنّها تتدفّي طبعًا، هي مديِّة لك حرية ال <laughs> مديِّة لك حرية ال التحرُّك. عارف أنت في فرق بين ضِيق وبين ضِيق تاني، فيه نسبة التحرُّك بتاعك فيه حلوة. وعلى فكرة يعني آه. أنا الضِيق ده أنا مش مُتخلِّف دينيًا ولا حاجة لأ، أنا علشان الضِيق ده الكِرش برضه فاهم. <laughs> الواحد مش عايز يبيّن الحاجات دي. ف شايف إن الكِرش من الحاجات اللي لازم نداريها يعني.
آه. مُريح. اللي هي بتبقى ليها رَقَبة طويلة كده. بتدفّي. <laughs> <chuckles> آه. على حسب الخامة برضه. <laughs> م أيوه زي زي مثلًا الفرْق ما بين ال الكلسون اللي بيتلبس تحت الجلابية والبنطلون الstretch مثلًا.
آه، برافو عليك صح. عايز أقول لك إن الكلسون ده أصلًا موضة قِدمِت دلوقتي بقوا يعملوا ك ك كلاسين بشكل حلو، ضيّقة ولكن حلوة. يعني تحِس إن هي ماسكة نفْسك ونفس وماسكة جسمك، مُريحة.
آه. آه. مُريح. أيوه، أيوه. آه فهمتك. يعني أنت بتحب الهدوم بقى تكون مُريحة وتكون خامتها كويسة وتكون برضه ليها غَرَض. يعني لو في الشتا تكون بتدفّي، لو في الgym وأنت عامل وأنت عامل فورمة تكون مبيّنة الفورمة، ف يعني تحب إن الموضوع يمشي مع مع <laughs>
ده شيء أساسي. ادعي لنا أعمل فورمة بس. <laughs> حابب الموضوع يمشي في اللطيف يعني، صح؟
فجميل جميل أوي إن أنت بتحاول تختار الهدوم بتاعتك علشان تمشي مع هويّتك ومع ال مع مبادئك وحاجتك. فأنا باشكُرك جدًا وإن شاء الله نتكلّم قريّب تاني.